والله هوأنا كان عندي مشكلة كده وكنت حابّة إن أنا أفضفض معاكِ ويعني تقولي لي أنا صح، غلط، آآ، لأن الموضوع مأزّمني أوي نفسيًا وزعلانة جدًا من نفسي والمشكلة دي بتأثّر على علاقتي بكلّ اللي حواليّا، ومن يمكن كمان من أهم الناس في حياتي كمان بتأثّر عليها، مشكلتي إن أنا عصبية جدًا، جدًا فوق الوصْف وما باقدَرش أسيطر على عصبيّتي دي، وفي خلال العصبيّة دي أنا ممكن أقول أي حاجة تزعّل ال اللي قُدّامي و آآ، مش بعت مش باعرَف أعتذر كمان يعني، فاهماني، فاللي هو باشوط وخلاص واللي هي زي ما تيجي، تيجي، اللي عاوز يزعَل خلاص يزعَل، وفي الآخِر آآ اللي قُدّامي بيزعَل مني و بياخد جنب منّي والموضوع يعني مأزّمني أوي نفسيًا إن أنا بازَعّل أقرَب الناس ليَّ وما عنديش حِتّة إن أنا أرُوح أعتذر دي أصلًا، يعني مش مش باعرَف أعتذر، فالناس ب بتفهَمني غلط، فاللي هو لأ، خلاص أنتِ مع نفسِك بقى والناس بتبعِد عنّي.
مفهوم، آه. بُصي أنا حاسة بيكي جدًا، في اللي أنتِ بتحكِيه ده، لأنه فعلًا أغلب الناس عندها المشكلة دي. الاندفاع في الغضب أو الاندفاع في رد الفعل وبتخسّرهم اللي قدامهُم يعني سواء كان قريب أو غريب، آآ مهما كان فاهِمهُم فأوقات الناس ما بت يعني ما بتعملش حساب إن الشخص ده بيبقى مضغوط أو متضايق أو كده. بس قولي لي، إيه أكتر حاجة بتحسي إن هي بتعصبِك من اللي قُدامِك أو بتخليكِ رد فعلِك عنيف تجاه اللي قُدامِك؟
بُصي، هو على حسب الشخص. يعني هاقول لِك على حاجة، لو أولادي مثلًا آمم، آآ، لو آآ قُلت الحاجة كذا مرّة لأ، ل على ديّة لأ، بلاش وتلاقي الزن جنبي، جنبي آآ بتلاقيني فجأة انفجرت، مش باعرف أسيطر بقى على نفْسي. آآ، أنا ما باحبش الزن، آآ أحاول اللي هو "اسكُت يا ولا اسكُتي." مش عارف إيه، لكن لمّا بيفضلوا يزنوا، يزنوا، فباتعصب ف وممكن توصل معايا إن أنا أقول كلام، مش كويس ليهم. آآ، بالنسبة لزوجي آآ لو قعد يعلّق لي على أي حاجة، آآ، حتى لو كانت على شكل نصيحة، آآ، أنا مش باتقَبَل ده، اللي هو لأ، ما تنتقدنِيش، ما ما تعلقليش. فبالتالي
إمم، مفهوم رافضة رافضة رافضة أي انتقاد، يعني أي نقد من أي حد حواليكِ حتى لو قريب.
بالضبط، آآ، تلاقيني زعّقت و ودخلت، آآ، حتى ممكن لو باتكلم معاكِ في موضوع عادي ولقيتِك قلتِ رأي مخالف لرأيي، آآ أو جيت قُلت لِك على حاجة وأنتِ ما اقتنعتيش بكلامي، ما باخ ما ما ب ما باكملش معاكِ كلام لأ، بتلاقيني قطعت ال الكلام كده وتلاقيني
فاهماكِ، آه. ياه، للدرجة دي بتقطعي خالص كده!
آه، بق لأ يعني باقطع ج الحوار في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه، وتلاقيني دخلت فيكِ شمال يعني. وممكن أوقات الطرف التاني اللي هو أنا ما عملتش حاجة، بس لأ، أنا بابقى شايفة إن أنت عملت، خلاص، باشوط فيك على طول مش مش بيفرق بقى معايا بقى أنت أنت حاسس بإيه والّا مش حاسس بإيه. م مش موضوع إن هو مش فارق معايا على قد ما أنا في الموقف نفْسه مش بابقى مستوعبة أ إيه اللي بيحصل، يعني أنا مجرّد ما ال فترة الجنون دي بتيجي لي أو العصبية دي، خلاص، بابقى عاملة اللي هو إيه، لا أرى لا أسمع، بس باتكلم بس، باتكلم بيبقى ال
آه، آه. بتحسّي إن غضبِك عماكِ بقى عن ال عن الموضوع يعني، بتحسّي إن غضبِك هو اللي بيتصرف بقى؟
بالضبط. بالضبط هي دي بقى المشكلة عندي. ولساني لسان حاد فعلًا، زي ما هم دايمًا بيقولوا لي، أنتِ لسانِك حاد، مش بتعرفي يعني أنا فاكرة كويس أوي إن أنا والدتي، آآ، علَّقت لي على طريقة في في تربية أولادي وكده، واختلفنا في النقاش، فقعدت ازعق، يعني <tsk> لدرجة إن أنا مش عارفة، اللي هي والدتي قدامي يعني، المفروض أفرمل، لأ، أنا مش باعرف افرمل بقى، هي دايمًا تقول لي كده، أنتِ مبتعرفيش تفرملي، تفرّقي مين اللي قدّامِك يعني. أنا زوجي بازعق معاه، و وده شيء ما يصحش، وأنا عارفة إن هو شيء ما يصحش، و والراجل كتر خيره بصراحة بيستحملني أصلًا، بس مش عارفة بقى يعني، أنا المفروض آآ، أعمل إيه، خلاص ما باشوط يعني، حتى هو بيبص لي.
إمم، إمم. إمم. بُصي، مش عايزاكِ تقلقي خالص، ولا تزعلي من نفسِك. آآ، اللي أنتِ فيه ده ناس كتير أوي بتمر بيه، الغضب السريع والاندفاع في ردود الأفعال، اللي ممكن ت تأثر علي علاقتِك بالآخرين، فده يعني إحساس نبيل منِك إن أنتِ حاسة إن أنتِ بتعملي حاجة غلط، فعايزة تصلحيها، آآ، دي حاجة كويسة جدًا منِك يعني. بس أنا عايزة بس أطمنِك في الأول، وأقول لِك إنه ال ال الغضب نفسه مش ده المشكلة يعني، ال إن أنتِ ت تغضبي من حاجة أو تاخدي رد فعل، المشكلة مش في هنا، المشكلة في الطريقة اللي الغضب بيطلع بيها يعني، الطريقة اللي أنتِ بتطلعي بيها رد فعلِك دي المشكلة، بس اللي محتاجة شوية يعني تعديل بسيط منك كده، علشان الدنيا تمشي يعني بشكل أبسط وأحسن مع الناس. يعني بُصي، آآ يعني نصيحتي، اشتغلي على 3 حاجات. أول حاجة، إن أنتِ مثلًا تبدئي تهدي جسمِك نفسه وقت الغضب، يعني آآ، جوزِك مثلًا انتقِدك في حاجة معينة أو علّق تعليق معين ما عجبكيش، فأنت بدل ما تثوري عليه، لأ، أنتِ أول حاجة بتعمليها، أنتِ تهدّي جسمِك، تركزي كويس جدًا، أنتِ جسمك لازم يبقى ثابت، تهديه خالص. تاني حاجة، اتعودي بس تعِدِّي الأول من 1 ل5 وبعد كده ردي. ال5 ثواني دول هيفرقوا جدًا، جدًا، جدًا في غضبِك وطريقة رد الفعل اللي بتطلع منِك، وحاولي على طول بعد يعني لو عملتِ حاجة تانية مثلًا برد فعل عنيف، صلحي الموقف على طول، يعني إيه؟ اللي يكون مهم عندِك إن أنتِ توقفي الضرر، يعني إسعفي اعملي إسعاف فورًا للمشكلة اللي أنتِ عملتيها مثلًا، وبعد كده ابدئي من جواكِ، حاولي تبني System كده داخلي، إن أنتِ تقللي شوية ال ال الإنفجار اللحظي اللي بيطلع ده معاكِ، آمم، أو ال الاندفاع المفاجئ، أو الاندفاع ال الغير مبرر مثلًا آآ في نظر الآخرين، وتصلحي اللي اتكسر، بس خليني أسأل الأول
امم. إمم.
أنتِ عارفة إنه إنه ال الإندفاع السريع ده أو رَد الفعل العنيف ده بيكُون سبَبه آمم نَفسي. يعني هل أنتِ عندِك عِلم بده، إنه الحاجة دي أصلًا بتبقى نفسية من جواكِ أنتِ؟ إن أنتِ آمم، يعني مضغوطة من حاجة أو بتحاولي ت ت تخبّي حاجة أو بت في تراكمات جوّاكِ شايلاها، فأنتِ مش قابلة أي حَد يتكلّم معاكِ.
بُصّي، هو يعني لما قعَدت مع نَفسي كده، قعَدت أفكّر أنا ليه العصبية ال الover دي كلّها اللي أنا فيها، اكتشفت إن أنا لمّا باتضغِط أو باكُون تحت ضغْط بقى كبير لإني أنا مضغوطة أوي، أنا آآ زوجي مش موجود معايا يعني بيشتغل في محافظة تانية فبييجي كده كُلّ 15 يوم. فأنا شايلة البيت، شايلة الأولاد، آآ شايلة كمان والدته لإنها سِت مريضة وقاعدة معايا في نفس البيت، شايلة شُغلي، فكلّ الضغط ده كلّه آآ، حِمل كبير، فما عُدتش متحمّلة، فغصبٍ عني ممكن أزعّق، يعني غصبٍ عني، لدرجة إن أنا، أنا ولادي بقوا بيخافوا منّي جدًا على فكرة وده مأثّر فيَّ أوي لدرجة إن أنا قُلت إيه، آه، اللي قُلت إيه، طَب خلاص، آمم، أنا مش هازعّق زي ما أنتِ قُلتِ لي كده، حاولت أسيطر على نَفسي لقيت نَفسي آآ، لما هالاقي ه نَفسي بانفَجر تلاقيني باخبّط في الحيطة، بامسك إيديّا كده أقعُد أ أرزّع في باب، أرزّع في حيطة، مم مش مم مش عارفة، ما هو بدَل ما ما هو أنا يعني الحمد لله، الحمد لله أنا ما وصَلتش إن أنا أضرَب.
ياه! عليكِ حِمل كبير أوي. أوف! للدرجة دي؟! بدَل ما تئذي غيرِك فبتئذي نفسِك ده اللي بت بتحسّي بيه يعني.
أ وصَلت لده بقى علشان أحاول، ما هو ما هو أنا قُدّامي ولادي، ما أنا مش هأذي ولادي، يعني أنا لما بازعّق لولادي ولقيت إن ولادي بقوا بيخافوا منّي، بقيت خلاص اللي هو إيه، أبعِد عنهم عشان هُم يعني أطفال، ما تقدريش تعملي معاهم، أو حتى مش هيقدَروا إن هُم يبقى في رَد فعل يعني، يعني لو أنا بازعّق مع جوزي، جوزي بيبقى ليه رَد فعل، لكن الأطفال مش هيبقى ليهم رد فعل، فتلاقيني قاعدة عمّالة ت أخبّط على حيطة أط أفرّغ الطاقة اللي اللي جوايا، ولما باهدى بقى يعني خلاص، بابقى قاعدة مع نَفسي. بس ما بارُوحش حتى إن أنا أراضي حَد، هي دي بقى المشكلة. يعني آآ، لو قِدرت سيطرت على الغضب بإن أنا بأذي نَفسي أصلًا، فبس ما باعرَفش أراضي حد، ما باعرفش أقول إيه، يعني أنتِ دلوقتي زعلانة منّي أنا المفروض أقول لِك إيه، مش في دماغي بقى حاجة، خلاص، مضغوطة طُول الوقت، آمم، حاسّة إن عايزة حَد هو ال ال اللي يخفِّف عنّي شوية، يمكِن ده ي يحِل المشكلة، مش عارفة، مش عارفة بجد.
بُصي طبعًا صوتِك باين عليه جدًا، جدًا التّأثُّر، وإن أنتِ فعلًا الموضوع يعني م مضايقِك وضاغطِك نفسيًا، وده ده مفهوم طبعًا ومقبول، وما تجيش على نفسِك، ولا ترفُضي ال ترفُضي نفسِك، أو ما تتقبليهاش إن هي بتغضب بسرعة، بس حاولي تفرَّغي الطاقة بتاعة ال الغضب دي في حاجات تانية، يعني الشُّحنة دي يعني أنتِ مثلًا بتقولي إن أنتِ بتبدئي ت تخبطي بإيدِك على الحيطة، أو أو تعملي كده، آمم ده ده ممكن تحوليه على طول ل لحاجة تعمليها، يعني مثلًا في ال الحاجات ال الرياضية الأدوات الرياضية اللي في البيت، في حاجات فيهم أنواع آآ بتخلّيكِ ت ت تفِضِّي الطاقة دي
آه.
بشكل إيجابي، وبعد ما بتخلّصي مثلًا، بتحِسّي إن أنتِ لأ، أنتِ أهدى، وال وحصل لِك كده حصل لجسم كده آآ يعني راحة شوية، يعني في تمارين كتير على اليوتيوب بتبقى مُخصّصة بس للغضب، للحاجات اللي هي ال اللي جُوَّاكِ بتبقى شُحنات متراكمة، من ضغط شُغل، من ضغط بيت، إن كُلّ حاجة عليكِ، إن جوزِك مثلًا مسافر وكُلّ الحِمْل عليكِ أنتِ بس، آآ الوقت ضيَّق، كُلّ الضغوطات دي مقبولة ومفهومة طبعًا، وأنتِ عندِك حق فيها، بس حاولي قبل ما ما تفكري تأذي نفسِك، أو تفكري مثلًا تاخدي رَدّ فعل عنيف تحمي بيه عيالِك فتأذي نفسِك، حاولي تطلعي ده آآ في صورة تمارين، وفي تمارين كتير أوي للغضب، منها تمارين تنفس، ومنها تمارين رياضية، يعني حاجة ب بجسمِك تعمليها، آآ هتفرق معاكِ جدًا وهتحسّي أعصابِك ارتخت شوية، والشّدّة اللي كنتِ فيها، والضغط النفسي خف خالص وقَل، التمارين دي بتساعد جدًا إن أنتِ ترجعي لحالتِك الطبيعية، وبتساعد الغضب ده يطلع، ولمّا شُحنة الغضب دي تطلع، هتحِسِّي إن أنتِ أهدى وأحسن بكتير، وقادرة تفكري أحسن، وتبقي صبُورة أكتر في رَدّ فعلِك، الرياضة أنا عارفة إنه هيبقى صعب تروحي كمان الGym وطبعًا ما فيش وقت خالص للي أنتِ بت لل لل طالما أنتِ بتحكي إنُه الحِمل كُلُّه عليكِ، بس على الأقل مارسي رياضة خفيفة في البيت، وقت الغضب، بحيث إن هي تخرجِك من اللي أنتِ فيه، أو تغيَّر مودِك شوية، وتحسِّن صحتِك النفسية.
هي فكرة الصراحة ق حلوة أوي وقيّمة جدًا وممكن أبتدي أعمل فيها لو هي فعلًا هتجيب معايا نتيجة، فهابتدي فيها فورًا وأعملها. طَب قولي لي كده يعني إزاي أراضي اللي قُدّامي؟ يعني آآ ح أيح عايزة كده اللي هو إيه، أحسِّن علاقتي معاهم تاني، أرضيهم إزاي، أعمل إيه؟ يعني قولي لي كده حتّى أول خط
بُصّي، لو أنتِ مش بت مش بتعرفي تقولي أعتذر أو أسفة أو كده، آآ في ناس كتير زيِّك على فكرة مش كل الناس بتعرف تعتذر، بس ممكن تعمل حاجة لطيفة. يعني مثلًا جوزِك لمّا تزعّليه، قومي على طول اعملي مثلًا كيكة. هو بيحبّها أو بطريقة معيّنة فاهماني؟ فاجئيه بيها.
آه. إمم. صح. هي حلوة فكرة إن أنا أفاجئ اللي قُدّامي بحاجة هو بيحبّها أو أعمل له حاجة هو عاوزها، آآ يعني أعتقد إن دي هتوصّل لهم إن أنا آمم يعني باعتذر بس بطريقة غير مباشرة لإنّي ما باعرفش أقول أسفة أو أعتذر، فدي حلوة جدًا بصراحة يعني. طيب آآ طبعًا أنا باشكُرِك جدًا إن أنت سمعتيني و وسَمحتِ لي إن أنا أفضفض معاكِ وكمان قُدّمتِ لي حَل ونصيحة حلوة أوي جدًا إن أنا أطبّقها، فشكرًا
أنا دايمًا هنا عشان أساعدِك، بالتوفيق دايمًا.